هأ ها يعني أول عادة إن أنا أقطع السُكّر في أكلي خالص.
إمم. ياه! ده صعبة دي أوي.
أنا آه، أنا كنت من الناس اللي كنت باحُط مثلًا على النسكافيه أو الشاي 3 معالق سُكّر وكنت أحِس بقى إيه، أتكسف أحُط الرابعة يعني فاهمة؟ <chuckles> ف <chuckles> أيوه. أنا ممكن أحُط 4 بس أنا كنت باكتفي بال3 عشان إيه ما يطلعش شكلي إيه آآ وِحش يعني.
إمم. <chuckles> على استحياء هم 3 بس يا جماعة. أه آه، يعني prestige، تمام.
أيوه. بس يعني قريت كتير أوي إن السُكّر قد إيه مُضِر وم يعني و وأضراره وممكن يسَبب إيه، مع بقى إنه ممكن يزوّد الوزن، ممكن يهيبرني طول اليوم أبقى حاسّة إن أنا م متهيبرة، متنرفزة.
إمم. إمم.
ف قرّرت إن أنا أقطع السُكّر.
يعني أنتِ من نُفْسِك

ممكن آه. أنا باحب المشي في الطبيعية جدًا، أنا أنا كشخصيًا باحب المشي. المشي على المشّاية والتمارين الرياضية بتحسسني بإن أنا متقيدة بمكان ولازم ألبِس ولازم أروح ولازم آآ ما باحبش التقييد ده، بصراحة ما أرتاح لهوش خالص.
إمم. فبتحسّي إنِّك أنتِ ملّانة من الموضوع.
ف إمم، بالضبط باعوّضه بقى بإن أنا يع أقضّي مشاويري مشي.
إمم، حلو أوي. طيب أنتِ في حاجة تانية في حياتِك عرفتِ بقى ت تغيّريها يعني على النقيض تمامًا بقى في عمومًا في تفكيرِك في أي حاجة تانية وب وبدأتِ كده تبني لها فكرة جديدة أو عادة جديدة؟
أ إمم. آمم، يعني زي إيه أكتر يعني؟ تقصدي إن إحنا إن حاجة أنا عايشاها في حياتي أبني لها أكتر؟
فِكرِك مثلًا يعني في ناس بيبقى عندها فِكر معيّن مُتبنية الفِكر ده وبتبقى متعصبة ل زي الرياضة مثلًا، فبتحسي إن هي بدأتِ ال الفِكر ده اللي من كُتر التعصُب والإستمرارية فيه إن هو بدأ يأثّر مثلًا على علاقتها بالناس أو الحاجات دي. فهل أنتِ مرّيتِ بحاجة زي كده كنتِ متعصبة فيها بفِكرِك وحاولتِ إنِّك أنتِ تغيّريها وفعلًا نجحتِ في ده؟
آه. آه، آه، فهمتِك، آه. بُصّي أنا هاقول لِك على مثال، أنا باحب القراية جدًا، <chuckles> أي شخص قدّامي مش بيقرا باحِس إن هو شخص آآ أُمي <chuckles> حتى لو هو بيعرف يقرا ويكتب بس لو أنت مش بتقرا، لو أنت مش كل يوم بتمسك كتاب في يومك كده وتقعُد تتابعه وتقراه و وب و لأ، باحِس إن أنت أُمي، أنت أنت دماغك واقفة مش بتاخُد معلومات جديدة مش بتاخُد كلمات جد أي حد. فده ده مدخّلني صدامات مع أي حد باقابله في حياتي ما بيع ما بيحبش القراية.
تمام. إمم. <chuckles> إمم. إمم. ياه! فبتقعُدي معاه بقى في النِقاش يوصل لموضوع الحِدة ده.
آآ ي أه آه، يعني أصل أنا ك كمان أنا من نوع اللي لمّا أحب أتعرف على حد جديد آآ باجيب له هدية مثلًا، فدايمًا هديتي بتبقى كتاب. فمرّة <chuckles> ك اتعرّفت على group كده في الشُغل فك يت حد داخِل معانا جديد في الشُغل فإيه، قررت إن أنا أجيب له هدية فجِبت له كتاب لذيذ كده واديته له، وكانت رواية خفيفة كده يعني.
إمم. آه. إمم. إمم.
كان اسمها الخيميائي، من أحلى الروايات اللي أنا قريتها كانت لPaulo ومن فِطرة طويلة يعني. ف ادّيتها له <chuckles> بعد شهر تقريبًا باقول له: "إيه رأيك في الرواية؟" قال لي: "رواية إيه؟" قُلت له: "اللي أنا ادّيتها لك."
جميل. إمم. فاهمة قصدِك. <chuckles> <chuckles> خلّصتها والّا لسه؟
قال لي أيوه آآ يعني أنا عاي مستنية يعني مستنية رأيك في الرواية، المفروض شهر قريتها.

لمُجرّد بس إنِّك قريتِ أضراره، والّا في حاجة أو حد شجعِك إنِّك تاخدي الخطوة دي، يعني إيه اللي خلّاكِ تاخدي القرار؟
لأ. بصراحة أنا اللي شجعت نَفْسي يعني حسّيت إن أنا لأ، يعني باهتم بصحّتي أكتر، ممكن تقولي بقى لمّا عدّيت أول م مع دَخلِة سِن ال40 يعني من 39 وأنا داخلة على ال40 تقدري تقولي إن أنا واقفة عند ال40 لحد دلوقتي اوعي تقولي لي سنِّك إيه، <laughs> بالضبط، فأول ما يعني حسّيت إن الموضوع لأ، محتاج إن أنا أركّز في صحّتي أكتر، ح تركّز في الvitamins اللي أنا محتاجاها، فأول حاجة جات قدّامي كان السُكّر، لأ، أنا باخُد سُكّر بكمّية كب كبيرة يعني. أنا مثلًا لو باشرب كوبايتين 3 شاي في اليوم، فأنا كده أضربي يعني 3 في 3 ب9 معالق سُكّر، حُطّي عليهم كمان كوباية نسكافيه مثلًا يبقى كذا، فبدأت أحسبها لنَفْسي
إمم. إمم. لأ، طبعًا، طبعًا. لأ، طبعًا عُمري أنا عارفة أنتِ 28. <chuckles> امم. آه. ياه! امم. إمم. كتير.
لأ، إيه ده، ده كتير أوي، أنتِ بتعملي في نَفْسِك كده ليه؟! مع بقى الأضرار والفيديوهات اللي أنا باشوفها وكده.
وأنتِ بتاخدي السُكّر عن طريق السُكّر اللي بيتحَط بس، يعني ما بتاكليش مثلًا حلويات، كيكات، بسكويتات أي حاجة؟
لأ، أكيد باكُل يعني آآ بس اللي ركّزت فيه أكتر اللي خ اللي ركّزتِ فيه أكتر كان كان السُكّر اللي أنا باحطّه بالمعلقة، لكن السُكّريات اللي أنا باخُدها في cake أو تشوكلِت أو بسكوتة أو حاجة آآ دي ما عدّيتهاش، ما ركّزتش فيها يعني وقتها. إمم.
كان مع الشو مع الحاجات المسكّرة ممكن تاكلي؟ إمم. السُكّر. جميل. إمم، إمم، تمام. طَب احكي لي بقى بدأتِ إزاي؟ إزاي قدرتِ إنِّك أنتِ تسحبي ده السُكّر كده من جسمِك، وإزاي أصلًا قدرتِ إنِّك أنتِ تتعوّدي على طعم الحاجات بدون سُكّر رغم كنتِ بتاخدي سُكّر عالي جدًا؟
آه، بُصّي، أنا قبليها أصلًا كنت د ق يعني قبل عادة السُكّر دي كان عندي مشكلة في النوم
إمم.
فكنت متابعة مع آآ متخصص آآ في إن هو يساعدني إن أنا آآ يعني أ أضبّط نومي، أعرف أصحى بدري وأنام متأ وانام بدري، لكن السهر كان بيسبب لي مشكلة جدًا وكان عندي أرَق في النوم، فهو كان بيعلّمني إن أنا أقلِّل ساعات النوم تدريجي
حلو.
فكان يقول لي مثلًا لو بتنامي 04:00 خلّيها 03:00
إيه ده! بيقللوا لِك ساعات النوم؟!
آآ أو خلّيها كذا، فاخلّيها كذا، آه، قع قعد يقلِّلها لي تدريجي لحد ما قدرت إن أنا أضبط يعني ال زي ما بيقول ال دماغي تتسَسْتم على المع المواعيد الجديدة.

إمم. فبدأتِ تقلّلي تدريجيًا كده السُكّر في حياتِك، يعني من 3 معالق لمعلقتين وهكذا.
آه. لأ، كمان أنا ب كنت باقلّل بالرُبع معلقة، <chuckles> مش معلقتين. <chuckles> يعني أنا كنت باحُطّ معلقتين وتلات إربع معلقة، لمدة أسبوع، الأسبوع اللي بعدُه معلقتين ونُصّ، اللي بعده معلقتين إلّا رُبع.
ياه! <chuckles> <laughs> ياه! تمام.
ف عارفة حاليًا أنا وصلت لإيه؟
وصلتِ لإيه بقى؟